أكيد أنا، أنت متخ يعني أنت مفكّر إن أنا ما ح ما جرّبتش مثلًا حاجة زي كده، ما الفترة يعني يمكن 4 سنين ونُص كده والّا حاجة، أكيد آآ، أكيد حاولت إن أنا يعني أخط أ أنخرِط كده في المجال بقى إن ممكن تكون فرصة بديلة ويبقى في ترقية و وطبعًا ركّزت فترة طويلة في الشغل إنه بحيث إنه ماشي أقرَب ترقية ممكن تكون من نصيبي أو إنه كذا ولكن ما فيش.
إمم. أيوه فاهمك. وحصَلِت طيب والّا لأ؟ إمم ما فيش؟
هو آه كان حصَل في ترقية كده وكنت حاب
يعني إمم ما فيش أي خطوة عِليِت خالص معاك؟
لأ للأسف، أف كنت يعني حاجات مش حاجات ما ما تُذكرش بقى اللي هو senior مثلًا، إنك تكون senior أو بس يعني.
إمم. إمم، طيب، طيب يعني، إمم، فهق يعني أنت كده دلوقتي حاليًا بنتكلّم في مشكلة اللي أنت مش عارف تلاقي في مجالك صح؟ وفي نفس الوقت يكون ماديًا مُريح ليك، هل مثلًا ما جرّبتش حاجة مثلًا، يعني ما جرّبتش حاجة زي LinkedIn مثلًا تدوّر عليها، ما جرّبتش تعمل إختلاط كويس مع ناس من مجالك بحيث إنّك تلاقي مثلًا يعني فُرَص قريّبة من مجالك؟
ومش إمم. إمم، إمم. إمم. إمم. أنا فعلًا جرّبت رغم إن أنا يعني باجرّب على إستحياء، مش دايمًا متابع أوي أو ما ب ما بصراحة يعني اللي هو ما بادوّرش بتعمُّق أوي، بس يمكن أنا في الإجازة اللي فاتت دِيّة كنت في في إجازة في مصر وكلّمت أصحابي آآ، تواصلت معاهم مع زمايل الجامعة، زمايل الكُلّية بقى وبتاع، إيه الأخبار، وصَلتوا لإيه؟ ف
امم. امم. حلو جدًا. جميل أوي، أنت كده بدأت على تعمل خطوة إن عارف اللي هو إيه، أنت بتحُط رِجلك أهو في الطريق، في طريق إيه، يعني كمان هيرجّعك مجالك وتخُش حاجة أنت حاببها، طيب إيه ما كمّلتش فيه ليه؟
آه. إمم. إمم.

ما هو فكرة إنَّك خد بالَك يعني أنا باشتغل في مجال مش مجالي بقى لي تقريبًا ييجي كام سنة، من 2001.
إمم.
إحنا يعني قول مثلًا أ أربع سنين أو 5 سنين.
امم، أنت بتتكلم في آه.
داخل في الخ يعني
2001.
آه، لأ ألفين آآ، آسف ألفين واحد وعشرين <laughs> ده أ ده أنت مُعَمِّر بقى في الأرض لأ طبعًا، آآ
إمم، ده أنت ده أنا قُلت يبقى أنت داخل في في كتير، فاهم؟ بس طيب يعني المجال اللي أنت دخلته ده، امم، يعني مثلًا ما حبيتوش طيب، ما حسيتش اللي هو لأ، طب ما ممكن يبقى المجال ده فعلًا أنا أرتبط بيه جامد؟
إمم. هاقول لَك. هاقول لَك أنا ما حبيتوش لسبب، آآ إنّه ما فيش ترقيات أو اللي هو
إمم.
يعني أنا اشتغلت فترات كت يعني فترة كبيرة أهوّة، بس برضه لحد دلوقتي مفيش ترقية اللي هي، فبالتالي بقى باحس إن أنا باعمل نفس الشغلانة لفترات كتير، طب لحد إمتى بقى، طب ما هو <tsk>
إمم. طيب أنت أنت ليه خايف تغيّر لحد دلوقتي المكا يعني المكان اللي أنت شغال فيه، ليه ما جربتش طيب؟
بسبب الخوف بقى من فكرة التغيير، فكرة إن أنا أنا الفكرة دي دايمًا بتخوّفني بقى إن أنا طب أنا هاروح طب أنا لو سِبت الشغل، آمم هالاقي شغل تاني فين مثلًا، آآ أو شغل براتب قليل، ما أنا برضه في نفس الوقت عندي التزامات عائلية مثلًا ف عن عندي خوف إن أنا ما الاقيش.
إمم. إمم. أيوه فاهمَك، فاهمَك، طبيعي طبيعي تبقى أنت متمسّك.